そうそうですそうです。
ええ、すご。それ、え、す一から作ったんすか？
え、だから もう、だから、八角とかで、あの、もう、だから、しょ八角と醤油と、まあ、あの、砂糖と、なんか、みりん入れて、なんか、ぶなんか、豚バラを、あ、いい感じに、あの、味味つけてみたいな感じで。
はい。 うんうん。はい、はい。 はい。おお、すごいチャーシューから作ったってことですか？めっちゃすごいすね。それは。
作りました。もう、か全部一から作りました。もう、だから、ほんとに、なんか、なんか、やばい、なんか、スパイスカレーとかも作ってたりして、なんか、30歳の商社マンの暇つぶしみたいな、なんか、ご飯作ってるなってすごい思って、よく、なんか <giggles> やっぱ外で買うとほんとに？いや、マジで。
え、すごい、それは。いや、すごい。 いや、いやばくないすよ。 はい。 はいはい。 いやいや、絶対いいですよ。料理上手は、もう、最高だと思いますよ。ほんとに。いやいや、じゃんじゃんやってください、ほんとに。いや、絶対いいです。 いや、めっちゃ役に立ちますよ、ほんと。
いや、よかったよかった。<laughs>
うんうんうんうん。いや、その料理の話聞きたいすね、ほんとに。ちょっと次回はやりましょうよ、料理とか言って。なんかそういう話題があったんで、料理を作るみたいな。ねえ、そうですよね。へえ。
<laughs> まあ会えたらですね。そうですね。ま、料理のね、話はちょっと知らない人は知らないから、どうなんだろうってちょっと思っちゃって。
いやいやいやいやいや、私大好きですよ。あし、もうほんとに聞きたい、その、こ凝ってるねいや、私も作りますよ。ま毎日作りますし、あの料理好きなんで、家庭菜園で、もう野菜とかも育て ハーブとか。<laughs> そうですね、そっからそっから行きます。<laughs> そうなんです ええ、でもすごい。 も作って
<laughs> え、作るんですか？ うん。うん。あ、いいですね。 うえ、すごい、すごいな。 ええ。 はい。 いいや、そっちの話もちょっとしたかったですね。まあ、でも、はい。まあ、でも、そうですね、したかったできたらしたいですね。いやでも良かったですね。
いやしたいですね。ちょっと次回しましょう。ねえ、そうですね。いや、したいですね。え、レレシピってどっからとってんですか、そういうのって。なんか、YouTube とかわかんないすけど、なんかネットからとかで探すんですか？ええええ。
ウェブサイトのなんかあのしのそ、あのレシピサイトとかで見てますね、結構。
あ、なるほどなるほど。いや、すごい、面白い。あ、ありがとうございます、面白い話。また、よろしくお願いします。はい。それでは。
いや、ありがとうございました、ほんとに。ではでは、はい。